Eee, ada ada, eee, kalau sebenernya ini keluar dari orang-orangnya sendiri ya.
Enggak enggak terbatas di Bandung juga, maksud aku enggak terbatas di Band itu kan band dari Bandung kan? Tapi maksudnya basis penggemarnya enggak terbatas di Bandung aja kan? Maksudnya gitu loh.
Mhm. Enggak dong, eee, sebenarnya kalau dari The S.I.G.I.T itu enggak ada yang, eee, mengakui atau announcement secara official ya kalau, "Oh fanbase fanbase kita namanya ini ya," itu emang penamaan sendiri dari orang-orang yang suka mereka menyebutnya itu Insurgent Army gitu ya. Eee itu itu karena, eee, The S.I.G.I.T itu ternyata singkatan tuh. Nah, salah satu I nya itu Insurgent. Insurgent.
Wes said. Oh.
Eee, dan itu dipakai buat nama orang yang suka dengerin The S.I.G.I.T gitu ya, pernah sih aku nonton, eee, konser mereka yang lumayan gede gitu ya. Eee itu lokasi kalau enggak salah di Jogja tuh tapi ada yang dari Pekalongan, ada yang dari luar pulau juga gitu. Eee, meskipun jumlahnya enggak sebanyak Slank ya, kalo Slank kan udah luas banget, militan banget gitu kan. Tapi ada, ada fanbase-fanbase yang mhm. Mhm, yang dari kota-kota lain.
Mhm. Waduh. Ya, iyalah. Eee. Tapi ada gitu, kan tetap ada gitu. Berarti berarti gini ya. Oke, berarti maksudnya gini, eee, mereka mungkin berawal dari festival ke festival dulu kali ya?
Bener bener, eee, mereka tuh
Kemudian punya punya apa mungkin, eee, orang-orang yang punya nama, terus bergabung gitu atau gimana?
Enggak enggak enggak, eee, mereka tuh ngeband dari dari SMA gitu ya. Ada beberapa personil yang satu sekolah terus lanjut pas kuliah, eee, terus akhirnya ngeband secara profesional gitu ya. Jadi, kalo enggak salah tuh gitaris sama vokalisnya si Rafi ini yang, eee, mempengaruhi selera musikku yaitu satu kampus di jurusan lingkungan ITB kalo enggak salah ya, Teknik Lingkungan ITB gitu ya. Eee, sebenarnya dari dari segi pendidikan mereka juga orang-orang yang terdidik sebenarnya gitu, eee, pinter bahkan sampai ngelanjutin sekolah gitu.
Oh, berarti berarti ya? <laughs>
Bener bener.